Magandang umaga po ulit.
Hello. Magandang umaga.
Ayon, kamusta po?
Kamusta? <chuckles> Okey naman.
Ayon, oh.
Kahit madaling araw na ay, ah, masaya pa din.
Wow, oo, ako rin. <chuckles> Ayon, may tanong ako sa'yo, ano 'yong mga oo, ano 'yong mga bagong kaalaman na, natutunan mo, mula sa pagbisita mo sa ano, isang bansa, na huli mong pinuntahan? 'Yon na lang, do'n tayo sa huli mong pinuntahan.
Mm. <chuckles> Ay, anong gusto niyong pag-usapan? Hmm. Hmm. Mm. Um, ako, um, huli kong napuntahan na, ah, bansa, ay sa Espanya. Kasi hmm, kasi <clicks tongue> ano, kinasal 'yong kaibigan ko, tapos, um, isa ako sa mga inimbitahan niya, kaya ako napadpad doon. So, um, actually, ah, ako ay, ah, naging masaya na, ah, matuklasan 'yong mga ah, kasi, 'di ba, 'yong Espanya, ito 'yong ano, eh, sumakop sa'tin ng sobrang tagal na, ah, panahon. So, kahit na naaral natin 'yong kanilang, um o kaya 'yong istorya ng ating pagsakop, madami pa din akong ano, ah, bagong kaalaman na natutunan sa, um, pagbisita ko do'n. Halimbawa, um, 'yong uri ng kasal, kasi inaasahan ko, dahil nasakop nila tayo, eh, parehas. Magkaiba, iba 'yong iba oo, iba 'yong, um, pagkakasal nila do'n, sa kasal natin dito.
Wow! Mm. Oo. Oo. Oo. Mhm. Oo. Oo. Oo. Mm. Sa lib oo. Oo. Oo. Oo. Mhm. Oo, iba ba? Oh? Kahit, ano 'yon, kahit parehong Katoliko?
Mm. Nagulat nga ako kasi inaasahan ko dahil sila din 'yong nagdala ng, um um, relihiyon natin na Kristiyanismo dito, 'di ba? Na wala silang ano, iba 'yong, um, klase ng kasal nila, <inhales> sa simbahan pa din, pero ano, um, parang misa pa din ng, um, pari katulad dito sa atin, kaya lang 'yong mga simbolismo iba, 'tsaka 'yong talagang mga kasuotan eh, sobrang gayak na gayak talaga. Ibang-iba.
M Oo. <laughs> Oo. Hmm, oo. Oo, oo. Oh. Oo, wala sila 'yong mga veil, gano'n?
Merong veil, pero wala silang, um, ah, walang veil walang veil. Tapos wala ding cord, <inhales> pero may aras, 'yong parang coins, 'yon. Kaya 'yon 'yong isa sa mga ano, ah, bagong kaalaman na natutunan ko sa pagbisita ko doon. Kayo naman?
M Ah. Ah, oo, iba nga. Hmm, mhm. Mm. Ako 'yong huling bansa na napuntahan ko, South Korea.
Mm. Hmm, mhm, maganda do'n, malamig.
Mhm. Oo, malamig no'ng pumunta kami do'n, um, malamig. Hindi pa naman siya nag-i-snow, pero malamig na.
Mm. Ay, 'yong parang autumn.
Oo. Pe 'yong mga natutunan ko 'don marami kasi mahilig ako talaga sa mga alam mo 'yong mga historical na mga pinupuntahan, mara mahilig ako sa mga museo. 'Yong natutunan ko do'n syempre 'yong iba't ibang kultura na meron 'yong Korea, 'yong kanilang mga history, 'yong istorya nila, 'yong kanilang kasaysayan. Um, nakakatuwa kasi nga syempre 'yong kanilang kasaysayan pareho din sa atin, nasakop din sila ng maraming bansa kagaya ng Pilipinas, nasakop din tayo. Tapos syemp mag maganda sa kanila napanatili nila, na-preserve nila ''yong kanilang wika, na-preserve nila 'yong kanilang kultura, hindi tulad dito sa Pilipinas na nabura 'yong parang hindi naman nabura, parang nabura ng 'yong mga orihinal na kung sa'n talaga tayo nagsimula, 'di ba, na parang, um, siguro na rin sa sa dahil sa sobrang tagal tayong, um, sinakop ng Kastila na parang na na nakuha talaga natin ng malaki 'yong impluwensya nila. Gano'n din sa South Korea, um, nasakop din sila ng China, ng ng Japan, pero ang maganda do'n na-preserve nila hanggang ngayon ang wika na winiwika nila, 'yong Korean pa rin. Tapos 'yong kultura nila gano'n pa rin no'ng mga panahon ng dinastiya. Oh, meron pa rin 'yong kultura nila na 'yon kaya napakaganda.
Hmm hmm. Hmm, mhm. Oo. Mm. Mm. Oo. Oo oo nga. Nakalimutan, parang gano'n. Mm. Mm. Mm. Oo, 'yong kultura. Mm. Oo. Sang-ayon ako diyan 'no kasi napapanood ko nga sa, ah, K-drama na talagang, alam mo dati nung Jewel in the Palace pa nga yata 'yung napanood ko, medyo matagal na. <chuckles> Sabi ko, "Ang ganda naman na meron silang ganitong palabas. Talagang, um, nakikita mo talaga 'yung kanilang ano, 'yung kanilang kultura, 'yung history ng, um, kanilang, um, bansa lalo na sa pagkain nila," 'yun, 'di ba? Sabi ko nga, ano, wala man lang ganito yung Pilipinas. Sana meron kasi magan ang dami ng ano, eh, 'yung kultura natin, ah, maituturing din 'tong madaming ano, um, historical, um, na mga istorya kasi ang daming sumakop sa atin. Buti nga ngayon may palabas na, eh. Hindi ko alam kung napanood n'yo 'yung Pulang Araw oo, 'yun din paborito ko 'yung mga 'yun. <chuckles> Ayun. Kayo naman, ano 'yung mga natutunan niyong ano, kaugalian, tradisyon, pagbisita niyo dun sa South Korea?
Oo. <laughs> Oo. Oo. Oo. Mm. Mm. Oo. Oo. Oo. Oo. Oo. Oo. Oo, totoo 'yun. Oh. Oh, 'yung Maria Clara at Ibarra. <chuckles> Oo. Oo. Ay Kauga Ako 'yong kaugalian, kasi 'yong mga Koreano ang laki talaga ng ano nila ng pagpapahalaga nila sa respeto, tsaka sa disiplina, sobrang disiplinado no'ng mga Koreano, ni bawal nga magtapon kung saan-saan, eh, tapos kung meron silang segregation napakaimportante ng segregation sa kanila, na puwede kang makulong 'pag hindi ka nag-segregate ng maayos. Oo, oo meron 'yong mga plastic, iba-iba 'yong kulay no'ng plastic nila, so kailangan mong bilhin pa 'yon sa convenience store. Kasi hindi kukunin oo kasi hindi hindi mo puwede itapon 'yong basa-basa 'yong ano, 'yong basura mo doon, so napakalaking bagay 'no napakalaking, um, bagay sa kanila ng disiplina, 'yong kaugalian na 'yong respeto kasi s'yempre 'yong sa pagkain, 'di ba kung mapapanood mo rin sa mga K-drama, meron silang mga respeto pagkakain sila, 'di ba, iba-iba rin so napaka 'yon 'yong mga talagang natutunan ko na sana, 'di ba na magawa din natin dito sa Pilipinas. Ikaw ba 'yong pagpunta mo sa ano, Espanya?
Mm. Mm. Oo. Ay oo. Ah, talaga, puwedeng makulong. Mm. Mm. Ah, para makapagtapon ka. Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. Oo nga, lalo na sa basura. Mm, ako naman isa sa mga natutunan at talagang ikinagulat ko, eh, iyong <inhales> em siesta. Talagang na siesta, oo, nagse siesta talaga iyong mga ano Espanyol kasi di ba, parang, um, sabi din ng kapatid ko doon din galing iyong Filipino time na tinatawag na parati tayong, ah, late <inhales> kasi, mm, kasi doon sa ano sa Espanya halimbawa <inhales> pagkatapos kumain nagsasara halimbawa ng mga tanghalian ano <inhales> nagsasara iyong mga ano, nagsasara iyong mga oo, oo, nagsasara iyong mga tindahan kahit ano, tindahan ng damit, <inhales> tindahan ng pagkain, nagsasara sila at magbubukas sila ng <inhales> ano, mga alas singko o 6:00 na ng ng hapon. Kaya ang hirap kasi bilang turista <inhales> at saka dito naman sa Pilipinas hindi naman kasi ganun, talagang ano parang <inhales> pagkakain namin ng tanghalian wala kaming magawa kasi <inhales> sarado, wala kaming mapuntahan kahit iyong mga museo wala sarado talaga kaya, mm, kaya parang <inhales> sabi namin sayang naman iyong oras kaya anong dapat namin gawin, <inhales> so ang ginagawa namin nung naglalakad-lakad na lang kami tas yon, ah, ayos din naman siya <inhales> kasi sa paglalakad namin nakikita namin iyong iba't ibang mga ano, <inhales> ah, building talagang sabi ko oo parang may ganito sa Pilipinas o kaya kamukha nung ano eskwelahan sa UST parang ganon. Kasi, yon nga di ba, unibersidad ng ano, ah, na ano din, um, Espanya, sa may Espanya Maynila nga lang yon, <inhales> yon yon iyong isa sa mga ano natutunan ko talaga na ay buti hindi natin nakuha kasi ang hirap.
Yes, ah, mm. Oo. Oh, late. <chuckles> Oo. Oo. Sa blastmento? Oo. Mm. Mm. Late na. Oo. Oo, oo. Mm, mm. Ah, sarado lahat, mm. Oo. Mm. ,Oo. Oo, oo. Oo. Oo. Oo. <chuckles> Oo, ang hirap nun at saka ano totoo ba na pag sa Espanya ano, parang late lahat nagbubukas iyong ano, mga establishento.
Mm. Oo, ganun din, at saka iyong ano, iyong kasal nung kaibigan ko hanggang ngayon wala pa silang ano, <inhales> ah, mga pictures and videos na pinapadala, kasi di ba dito sa atin ano ano daw hindi pa tapos. <chuckles> Oo, <inhales> oo may SDA agad dito sa atin on the spot, di ba ilang oras pa lang nakakalipas, pero sa kanila wala, tapos sabi ko <inhales> kasi gusto ko na din makita iyong mga litrato ganyan sabi wala pa daw, tapos sabi ko bakit ang tagal kasi kasal niya nung ano Disyembre <inhales> so ngayon 4 na buwan na mahigit magma Mayo na wala pa din, <inhales> sabi ano, ganun daw talaga sobrang tagal na parang hindi sila nagmamadali wala silang pressure, <inhales> kaya naman naisip ko Mm.
Oo. Bakit. Oo, pino post agad may SDE pa nga minsan. <chuckles> Oo, oo. Makita, oo. Oh, tagal na. Oo. Oo. So parang lay back iyong ano nila, iyong atmosphere.
Oo, kaya naisip ko, baka kaya diba sabi iyong mga taga Europa masasayang tao din, kasi hindi sila pressured tulad dito sa atin sa Asya, oo. 'Diba sabi mo sa ano, South Korea din iyong ano nila dun, iyong um, pagiging responsable din talaga nila sa trabaho, mm.
Oo. 'Di sila nagmamadali, oo. Oo. Oo, oo, totoo. Mm, at saka
<clicks tongue> Ikaw naman, mm sige. May dagdag ka? Mm.
Ayun. Hindi, at saka sa South Korea ano la parang lahat nagmamadali iyong mga tao.
At saka. Hmm, mm. Parang ang baliktad naman nung mga napuntahan natin. Doon sa South Korea sobrang bilis tapos sa Espanya sobrang tagal.
Mm. Oo. Oo, oo sobrang bilis. Sa subway palang eh, parang lahat ng tao parang nagmamadali.
Mm. Mm.
Mm.
Eh, matanong ko lang 'no? Kasi nabanggit mo iyong ah, subway paano mo naman maikukumpara kahit iyong sistema nalang ng ano transportasyon doon di kumpara dito sa atin sa Pilipinas?
Transportasyon. Naku. Naku, mukhang alam mo na iyong sagot ko, napakalayo.
<chuckles> Oh, alam ko na nga. <inhales>
Sobrang layo, sobrang layo. Sobrang sobrang em efficient nung transportation, iyong transportasyon sa sa South Korea.
Mm. Mm.
Sobrang ganda nung ano nila nung transportasyon, yung bus palang nila, yung bus nila numbered yun. So kailangan mong alamin yung number kung saan ka sasakay. Tapos may TV screen dun sa bawat bus station, may TV screen. Tas makikita mo kung kunyari yung bus number na yun, kung malapit na, kung ilang minuto siya kung bago pa bago siya dumating sa bus station at ano, ah
Mm. Oh. Mm, mm. Mm. Ah. Oo, para makapaghanda ka, bago bumaba.
Oo, at oo, at hindi, hindi, sa bus station ka 'di ba kunyari nag-aantay ka ng bus, tapos makikita mo kung paparating na yung bus malalaman mo may may oras, tapos ta sakto lagi yung oras. So ganun ka-efficient yung ano yung transportasyon nila doon.
Oo. Ah, yung ba oo, oo, mm. Hmm. Mm. Mm.
Sa ano ba, sa Espanya ba?
Ah, ako din, ganun din. Um, nagulat ako sa totoo lang 'no, na na maganda yung transportasyon nila dun. Kasi hindi ko inaasahan kasi nga, ah, para sakin dahil nasakop nga nila tayo ng sobrang tagal, sa tingin ko sa kanila din natin nga nakuha na ano na parang, um, yun na pa na tingin ko baka hindi din sila ganun kaunlad na bansa. Pero nagulat ako na maunlad talaga sila kumpara sa atin na sobrang layo, na maayos yung mga tren nila, madami din silang klase ng tren, bukod sa subway may tinatawag silang speed train din na yun naman mm, oo bukod din dun sa metro tapos konektado sa mga airport tapos yung mga oo, mm. Bilib ako dun sa ano yung sa Espanya na meron silang mga tren talaga na sa ano lang yung mga biyahe lang sa mga probi-probinsya, kasi 'di ba parang madami kang pwedeng puntahan halimbawa, yung iba't ibang mga, ah, city, lungsod halimbawa, sa Madrid tas pupunta kang Barcelona. Oo, parang ganun lang yung biyahe hindi mo na kailangan mag-eroplano, kasi madami silang tren na pang mga ano, pang mga, um, ganong ano lang paglalakbay. Dito satin mm.
Oo. Oo. Oo, mm. Oo. Oo. Oo. May metro pa. Mm. Mm. Ayun, yun yung maganda. Oo nga sa Korea din, mm. Oo. Oo, oo. Oo. Oo. Barcelona, oo. Oo. Mm. Oo. Oo, pero hmm. Pero, pe ay ay, madagdag ko lang, kailangan mo rin siguro ikonsidera, 'no, na ano, arkipelago tayo, so, parang mahirap yung tren.
Mm. Oo, naisip ko din 'yon, pero, 'di ba, ngayon, sa atin, gumagawa sila ng ano, ng subway. Pero yung ibang parte, nasa ilalim. Kaya sabi ko, hindi ba 'yon nakakatakot, kasi
Oo. Oo. Oo.
panay ulan sa'tin, tapos sa tingin ko nga, baka malambot yung lupa, na ano, 'pag bumabaha o bumabagyo, parang nakakatakot. Pero, natutuwa naman ako, 'no, na ano, humahabol ang Pilipinas sa, ah, sistema ng transportasyon. Mm. Kahit huli, humabol pa din.
Oo, oo. Oo. Mm, mm. Totoo, totoo. Ayun. Oo, pa at least, 'di ba, merong progreso.
Mm, mm, tama.
Kahit pa, alam naman natin na matagal pa talaga 'yon. <chuckles>
Oo, oo, alam ko din. <chuckles> Nagkakasundo tayo sa ganyan.
At minsan nga, naka hindi pa natutuloy 'yon.
Oo, kailangan pa mag-antay ng ibang administrasyon para, maituloy kasi nahinto, paminsan-minsan. Mm.
Oo nga, eh, minsan nga pagpalit ng administrasyon, nahihinto na rin talaga, eh.
Mm, mm.
Oo, lalo na kung magka-away pa yung dalawa, 'di ba? <chuckles>
Mm, may pagkain ka bang natikman sa ibang bansa? Say kasi, 'di ba, sa South Korea, mga sasarap yung mga pagkain, dito yung mga samgyupsal.
Ayun. <chuckles> Masarap sa South Korea, yung, um, fish cake.
Hmm.
Hmm dito kasi nakakatikim na ako ng fish cake, pero 'pag do'n mo tinikman, masarap, oo, eh, sa Spain ba?
Pero, iba lasa. Oo. Ano, masarap din yung paella nila. Sa tingin ko naman gano'n, eh, 'pag sa kanila talaga yung putahe, iba talaga yung lasa, 'pag sa kanila talaga, kumpara dito, mm, ayun. 'Yon, grabe, kabitin naman 'to. <chuckles> Oo.
Oh, masarap. Oo, kasi authentic, eh. Oo. Ayun, maraming salamat sa napakagandang usapan. Kaya nga, nakakabitin yung usapan natin, ang dami ko pa sanang gustong itanong. <chuckles> Pero, maraming salamat po, at, ah, mag-iingat ka, sana magkita pa tayo ulit, ah. <chuckles> Ayun, maraming salamat.
Ako din, oo. <chuckles> Ako din. Mm, salamat sa oras. Salamat.